Então, como você escolhe o que vai assistir numa noite livre?
Olha, noite livre até que é difícil viu, <chuckles> ter uma noite livre assim um pouco na minha vida é uma rotina muito pesada, né. Mas eu diria que uma comédia leve, solta, uma comédia que deixa a noite um pouco mais leve mesmo, né.
<laughs> Boa. E por que que você escolhe comédias? Que que te faz escolher por esse estilo?
Olha, comédia sempre é um é um tema muito tranquilo de se assistir, é um tema que acaba te deixando com a alma mesmo, eh, sem ressentimento. Porque, às vezes, você entra em um filmes pensando em uma coisa e às vezes é um filme que te te desagrada, um filme que tem um jump scare, um filme que tem cenas de que te abalam mesmo, né. E filme de comédia em geral não tem essa preocupação.
Hum. Uhum. Ah, então você pensa mais em algo que vai te descomprimir e relaxar a sua mente?
É eu sempre procuro como se fosse uma dose, né, um filme fosse uma dose de tranquilidade para mim, eu costumo assistir filme para dormir, viu? <chuckles>
Ai que bom, que diferente. E consegue dormir com a luz da tela?
Ai, ai. Olha, se for com a tela do celular as vezes você: "Ai, eu tô com preguiça de levantar, as vezes pegar o controle e pegar o celular pra assistir." Eh, a tela atrapalha muito as eh você enxergar né a em termos de luminosidade, mas se for pela tv, durmo tranquilo um sono ó, fofinho. <giggles>
Sei. Uhum. <laughs> Então já é um com costume né, um hábito ficar com a tela e dormir. E consegue dormir sem a tela?
Olha, virou um hábito na minha vida viu. As vezes eu sinto muita falta f parece que eu escutando coisas, tendo esse barulho me acalma mais do que um silêncio total.
Olha só! Que diferente, quase como um bebê e o seu o seu ruído branco. <laughs>
Uhum, é o <giggles> É talvez um dia se eu virar pai né esse baru o barulho do bebê chorando deixa eu dormir, sei lá. <giggles>
<laughs> Ai que diferente! E quando você tá assim num dia que vai escolher um filme, que tá assim mais tranquilo em casa, passou o dia em casa. Que tipo de filme você vai escolher?
Ai. Olha, fiquei em casa, né, como se fosse um final de semana, né, estou tranquilo na minha. Olha, talvez, se eu estiver com algum primo, se eu estiver com alguma namorada, eu acho que pede um momento também de compartilhar ideias, por exemplo, o que a pessoa está afim de assistir, eu acho que é uma boa demanda, né, juntamente. E mas se for final de semana também vou preferir comédia, sempre comédia, mas mas, né, se a pessoa está afim de assistir aquele terrorzinho em um sábado para domingo, né, às vezes eu posso passar a noite em claro, beleza, aí vamos vamos assistir um terror. <laughs>
Uhum. Ah, entendi. Ah, entendi. <giggles> <laughs> Passa a noite em claro, por causa do filme de terror.
Então é, aí a gente pode pode ficar nessa, é, porque eu já já sofri muito com filme de terror, viu.
Sério? Mas por quê? O que que te traz um filme de terror?
Olha, se for um filme, ainda mais, que tem aquela aquelas cenas viscerais mesmo, me me assusta muito, porque, realmente, é um é um tema muito gore, é um tema sombrio para mim, no caso. E assisti, ainda mais de noite, naquele, né, naquela luzinha baixa, naquele momento com a pessoa que, às vezes, dá um cutucão na hora do jump scare, né, sempre é um é um problema para mim. E já passei várias e várias noites
Sei. Uhum. Sei. A namorada sentada do lado apertando a sua mão.
É. <laughs> Em cinema, vixe, se eu vejo em um cartaz algum título que remeta a terror, medo, sangue, alguma coisa, eu já, vixe, nem nem entrar aí, vou vou para outro, não, é, prefiro uma animação t mais tranquila, tudo, que propriamente um terror.
<laughs> Não é sua escolha. Ah, isso é bom. E como você faz quando uma pessoa escolhe um filme ou uma série que você tá detestando, mas você ainda não tem aquela intimidade para, simplesmente, cortar, ali, a a o filme ou a série.
Hum. Boa. Olha cortar, realmente, é uma dificuldade, bom, às vezes, a gente dá aqueles sinais no meio do filme: "Nossa, que ator ruim, nossa, meu Deus esse esse roteiro, aí, tá mal feito", você começa a dar aquele sinaiszinho para ver se a né, a pessoa consegue perceber o seu o seu não gostar do filme, mas, geralmente, às vezes, é uma uma coisa que você tem que respeitar e simplesmente engolir, né, porque, às vezes, você não quer ser mal educado com a pessoa, você não tem aquela intimidade, né, com ela ara simplesmente, parar e falar assim: "Não, eu não quero esse, vamos assistir esse", né, e, às vezes, também vale do bom senso, né, às vezes, você escolheu o filme no dia anterior, a pessoa quer escolher esse e você aceita, né.
<laughs> Sei. Uhum. Uhum. Entendi. E assim, os algoritmos da dos streamings, então você sentou ali, ligou a sua televisão, e vai abrir um streaming. Esse algoritmo, normalmente, ele acerta, ele te dá boas dicas, ou ele, normalmente, tá mal calibrado e erra, as escolhas que ele te, ali, te propõe?
Sim. Hum. Olha geralmente o algoritmo, ele tá bem calibrado, pelo menos o meu algoritmo tá no calibre certo. Aquele calibre sempre do com as comédias em em cima, sempre com, eh, os negócio engraçado, mesmo que for ruim o filme, ele manda pra mim. Eh, mas na minha parte tá que calibrado, tudo mais, só que já vi muitas pessoas, né, dizendo que gosta de tais filmes, que às vezes estão escondidos e só soube que existe aquele filme por conta de outras pessoas, né. E o existe pessoas que têm esse algoritmo, eh, todo desbalanceado, com terror no meio de comédia, com romance, né.
Ah, isso é bom. <laughs> <laughs> Hum, entendi. Sim.
E mas pelo menos, falando de mim, ele tá correto, comédia, comédia, comédia, animaçãozinha leve, tudo filme leve. <chuckles>
Sim. Aham. Uhum. Boa, boa. E quando você senta aí com a sua família, rola vocês chegam num acordo fácil, vocês têm que votar, ou rola briga?
Hã. Olha Olha, já já rolou algumas briga assim, no sofá da sala, primo, prima, tio, querendo: "Ah quero esse de comédia hoje", aí abre uma votação, todo mundo levanta a mão. Aí sempre tem aquele primo, né, que gosta das coisas mais roqueiras, né, tudo e fala assim não, vamos assistir hoje um terror. Mas é duro, né, quando você tá com a família existe temas que são meio sensíveis de assistir em conjunto, né, por exemplo, se a gente assistir um terror, se a gente assistir algum filme que remeta tanto violência e essas coisas junto com a família é realmente difícil, né. E e sim e é preferível, né, quando você tá em conjunto com as pessoas, quer dar risada, você pegar algo leve, um filme, também pode ser de romance, que trate de uma história, um drama de guerras também, é muito interessante, né, pra assistir.
Uhum. Tem, tem mesmo. Uhum, é verdade. Uhum. E você gosta de romances, de dramas, filmes de época, por exemplo?
Olha, filmes de época pra mim são os meus preferidos. Eu curto um filme que chama Diário de uma paixão, é um filme que, eh, na verdade ele era um livro, né, e ele foi adaptado pra um filme. E ele é muito leve, é bom pra agir com a família, mas conta uma história muito melosa romanticamente que às vezes não tem muito a ver com a realidade, mas assim, você querer assistir meio que uma novelinha com a sua família, com alguém eu acho muito interessante também.
Jura? Uhum. Ah, isso é bom. Mas você é a pessoa que gosta de assistir e reassistir muitas vezes, porque amou o filme ou a série, ou quer sempre uma coisa nova pra ver?
Olha, eu sou do tipo de pessoa que sempre gosto do novo, sempre olhar pra frente, e nunca nunca pra trás, só que há filmes que são obras de arte, não tem como você deixar, eh, de assistir mais de 1 vez, por exemplo, O Poderoso Chefão, Forest Gump, eh, dois mil e 2001 Odisseia no Espaço, são filmes que te trazem uma ideia do passado, te trazem ideias de família, como O Poderoso chefão, essa esse envolvimento com, eh, o crime, máfia entre outras coisas, né, que acontece no enredo, e Forest Gun que é simplesmente uma história linda de se ver e eu vi 5 vezes seguidas esse filme, seguidas assim, vários dias.
Uhum. É verdade. Aham. Olha, 5 vezes?
5 vezes. Eh, eu assisti 5 vezes, porque o primeiro dia eu assisti com um primo, que veio em casa, depois ele foi embora. Aí, passou acho que 2, 3 dias, veio outro primo em casa e também assisti, ele também depois foi embora. Depois eu assisti com outro primo, depois eu assisti com meu vô, <chuckles> e depois assisti com os meus pais, aí completou 5 vezes.
Uhum. <laughs> E você é aquela pessoa que decora até as falas, então? De tanto assistir o mesmo filme.
Olha, não vou mentir, eu acho que eu não daria um bom ator, porque não consigo decorar muita fala, não sou aquela pessoa decoreba, mas, eh, se for, por exemplo, uma cena marcante, que a gente pode falar assim, eh, no Rocky Balboa, por exemplo, tem uma cena muito marcante em que ele sai da luta que ele estava tendo com o boxeador, né, e e ele grita, eh, o nome da da esposa dele no filme, né, no enredo. Ele começa a gritar: "Adrian, come in, come in", tipo, chamando ela pra vim e tal, e aquela cena todo mundo, pelo menos meus primos a gente quando reassiste o filme, tem que falar isso.
Uhum. Sei. Sei. Uhum. <laughs> <laughs> Então já é uma coisa em família, já é um hábito de família, que chegou nessa cena, vocês vão atuar, ali, junto com o filme.
<chuckles> Virou um hábito. <chuckles> Sim, gente equaliza e fala no mesmo tempo, tipo, parece que um olha o outro e fala: "Vamos falar", aí, todo mundo fala junto. <chuckles>
É, isso é bom, isso é divertido, né, esses momentos em família.
Hã, sim, muito divertido e é muito gostoso, né, junto com outras pessoas, compartilhar essas histórias do cinema, né, compartilhar esses momentos, eu acho que é de extrema importância.
Isso é bom. E quando você tá, assim, indeciso que que você faz para não ficar, ali, horas rolando as opções e se decidir, ali, logo?
Olha, indecisão é uma coisa que acho que 99,9% das pessoas têm na hora de escolher um filme, porque ainda mais quando tem agora streamings, né, na nossa tela, o algoritmo, como você tinha dito, que aparece no nossos olhos, filmes que nós gostamos, sempre é uma coisa que torna-se algo muito difícil de se escolher, né? Naqueles dias que eu estou sozinho e não sei o que assistir, às vezes, eu, eh, fecho o olho, pego o os filmes que eu coloco em uma lista, é uma coisa bem diferente, eu adiciono na lista vários filmes que eu <chuckles> eu adiciono filmes que eu curto assistir, né, eh, adiciono na minha lista de preferência, fecho o olho e vou passando, assim, para o lado e para o outro até meio que chegar, aleatoriamente, em 1, aí, eu falo: "Bom, vai ser esse mesmo, é isso mesmo", dou dou
Uhum É verdade. É, diferente mesmo, eu estou vendo. <laughs> <chuckles> Então você meio que sorteia, ali.
<chuckles> É como se fosse um sorteio mesmo, porque é muito difícil, hoje em dia, com tantos streamings, com tanta informação, é uma coisa que se torna até, assim, angu angustiante, né?
É muita opção. É verdade. Eu gostei muito desse truque, é um truque muito bom.
<laughs> É um truque eu acho que a se desvendar. <laughs> Assim eu é uma um truque muito bom. <chuckles> É, esse truque na verdade eu aprendi com um amigo uma vez. <chuckles> Eu tava eu tava com ele sentado no sofá né, e a gente tava indeciso de assistir um filme, ele falou: "Ó quer saber? Vou fazer isso aqui." Aí ele pegou vários filmes assim, adicionou na lista, fala assim: "Fecha o olho", ele também fechou e começou começou: "Você fala para." Eu falei: "Para tal." Aí falou: "Vai ser esse, pronto e acabou." Aí eu uso comecei a usar isso pra mim também. <laughs>
<laughs> <laughs> É um truque muito bom, nunca tinha ouvido isso. Olha! Uhum. <laughs> E normalmente da certo, ou as vezes falha e o filme não é tão bom?
Olha Normal costuma falhar sim. <laughs> Como, bom pelo menos você teve uma pré uma pré escolha, né, sobre os filmes que você quis colocar na sua lista de preferência né, teve aquele aquele saber primeiro da sinopse do filme e tudo mais né. Mas as vezes você você clica né, você adiciona um filme na sua lista que você fala assim: "Ah tudo bem, vai para minha lista mas, sei lá, se eu quero assistir hoje também, mas vou colocar lá". Aí se for aquele filme, mas também ou não ligo muito, porque o eu gosto de assistir e entender a histórias mesmo sendo ela muito diferente da do meu gosto também.
<laughs> Sim. Uhum. Uhum. Sei sei, mas você é do ti tipo que entre aspas se tortura até o fim, mesmo que não tá gostando, porque você precisa saber o fim do filme, ou você abandona?
Eu acho que eu Olha, são poucos filmes que eu saí no meio, eu acho que é até um desrespeito comigo mesmo, eu eu me sinto mal, eu falo assim: "Putz e e aí o que acontece será depois? E o que que vai acontecer? Nossa, e qual será o próximo passo?". É, eu fico numa ansiedade talvez, se for ainda um filme tanto de drama, tanto um filme de eh crime né, criminalmente, é um filme que me acanha e o que eu quero assistir totalmente. Porque: "Quem foi a pessoa que cometeu tal coisa?" E e o filme sempre né, deixa aquele suspense e só mostra no final o que acontece né.
Hum. <laughs> A curiosidade é maior? Sei. Aham. E você gosta dos filmes que têm, eh, aquelas reviravoltas que você não estava esperando que, de repente, por exemplo, tem ali um vilão e um mocinho e você está torcendo pra um, e no fim do filme você descobre que não era nada daquilo. Na verdade o vilão é mocinho, o v v o mocinho é vilão
Hum. Olha, plot twist <chuckles> Olha, eu já assisti muitos filmes, mas um filme que tem um plot twist que você fala assim: "Meu Deus, eu nunca vi isso antes", é aquele filme que você guarda no coração. Eu amo filme com plot twist por exemplo, Seven, Os Sete Pecados Capitais, é um filme muito bom, dirigido pelo David Fincher que no final você fala assim: "Ah, algum detetive deve ter feito cometido esse crime", né, só que no final você descobre que era uma pessoa totalmente diferente e não era nada que você pensava. E assim, é um é um susto, porque você descobre uma coisa que você não estava pensando e você fala, nossa, eu vou guardar esse filminho no meu coração, porque, olha, foi uma coisa exuberante pra mim.
Uhum. Olha só. Olha. E e me diz assim, qual filme que marcou a sua vida? Se não for a vida, porque é muito difícil, os últimos tempos, vai?
O filme que marcou meus últimos tempos com certeza foi Forest Gump, por ser um filme que eu assisti com muitos familiares meus, e um filme que eu me senti coração quentinho, sabe. Parece que você tá no seu momento ali e você se identifica com certos momentos do personagem, você identifica com, eh, q a vida dele em si.
Uhum. Uhum, entendi. Olha, foi muito boa a nossa conversa, gostei muito das dicas, muito diferente mesmo.
<chuckles> Muito obrigado. Ah, <chuckles> eu que agrade
M muito obrigada pela nossa conversa. Até a próxima.
Até a próxima. Eu que agradeço.